Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы думаете, почему люди, э, обычно боятся просить помощи?
Ой, ну, мне кажется, тут может быть несколько причин, а, ну, самое первое- это, конечно же, боятся, что откажут.
Мгм. М, интересно.
Наверное. Вот. А, человеку, может быть, э, было очень сложно пойти на вот этот шаг, да. А тут ещё и откажут, и это же вообще, не знаю, чувство унижения какого-то, даже если да, слабости, даже если человек, который отказал, ничего такого не чувствует и не имеет в виду. Вот, всё равно вот как-то так.
Мгм. Да. Мгм, мгм. Да, да, да. Слабость у тебя, да. Мгм. Да-да-да. Мгм. Вы знаете, я вот себя предста просто представила. У меня тоже, на самом деле, проблема, а, с м, просьбами о помощи. И я вот думаю, что в моём случае это связано не со страхом, что мне откажут, а вот как раз со с с как будто бы я буду показывать свою беспомощность и свою слабость, м. Да, и это, знаете, одно дело, вот, например, я недавно попросила там подружку о одно дело, когда ты что-то, а, просишь такое, что тебя в глазах людей, ню ну как бы, не ущемляет, не не делает тебя слабее, да, то есть, не о какой-то там услуге там глобальной. Ну, что-то такое равнозначное, что вы друг другу какую-то услугу время от времени, там равнозначное, что тебя не делать слабо. Ну да, да, что тебя что твоя гордость не задевает, что слабым тебя вот в глазах людей не делает. А другое дело, даже когда серьёзные причины, тебе нужно просить помощь, мне это, прям, очень тяжело. Вот вам тоже тяжело обычно просить помощь или это всё-таки не про вас?
Мгм. Мгм. Да, уже с самым фактом того, что вы просите о чём-то. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, ну да. Мгм, ш Такое б быт бытовое что-то такое на таком уровне, да? Мгм. Мгм. Ну, вообще, наверное, да. И мне кажется, знаете, это такой, ам
Мгм.
Ну, то есть близкие люди, если они обычно видят, что у тебя там проблемы, или что-то в этом роде, они и сами эту помощь предложат? И будут рады помочь чем могут, да?
Да. Мгм мгм. Ну конечно конечно конечно конечно, да.
А если вот, да, если мы говорим именно о тех людях, которыми ты вроде как считаешь близким, э, но если тебе нужно именно вот вслух озвучивать. То мне кажется, это уже вот какой-то такой индикатор в отношениях, вам не кажется?
Мгм. Да, да-да. Ну, я не знаю. Просто, мне кажется, не всегда даже близкие наши люди, прям, м, даже вот наши близкие члены семьи понимают, что нам нужно. Когда, м, <clears throat> я особенно такой человек, я не всё рассказываю. Чтоб мои там родители, условно, не переживали, что в жизни происходит. Но как, а, они как бы вот я не знаю, ну, это надо мысли читать людей или там мой партнёр, чтобы догадаться. Они поэтому мне всегда говорят: "Пожалуйста, говори, что происходит, чтобы мы вообще понимали, что п происходит". Конечно, если они будут знать, что в моей жизни происходит, они предложат помощь. Но если они этого не знают, ну как же они могут <gasps> это угадать, да?
Мгм. Мгм, мгм. Ну, это да. Мгм. Мгм. Нет, я вот именно к тем ситуациям, когда, <grunts> э, когда, э, как бы знают. <chuckles> То есть, да, я согласна что обычно, да. К особенно вот с родителями, когда вы там живёте на расстоянии, э, вы понимаете, что какие-то ситуации им просто не рассказываете. Потому что, помочь они особо не смогут, и это только, как бы, ну, нервы им помотать.
Мгм. Да, ну, да конечно предлагают, да. Да, да, да. Конечно конечно, да. Да. Конечно конечно. А у вас вот был, а, к может быть, какая-то ситуация, опыт, когда вы всё всё-таки боялись просить помощь, но потом поняли, что это вообще было бы не страшно. Может быть, даже с родственниками, или с друзьями, я не знаю. Мне кажется, большинство на самом деле ситуации такие. Вот, м мне кажется, в большинстве случаев, ну, не страшно. Люди не воспримут эту какую-то слабость, но мы уже в голове себе, знаете, придумали, что это будет проявлением слабости, и просто даже не идём в это, и не пытаемся.
Вот. Мгм. Мгм. Вот да, да. Вот мне кажется, вот именно такой психологический момент, э, присутствует в этом плане.
Мгм. Да да да да. Ну, то есть у вас тоже, да, это вс обычно тормозит? Вы даже не пытаетесь, когда не пытаетесь, да?
Вот, мгм. Мне вот это вот немного тормозит. И тормозит тот факт, что если это не вот кто-то хорошо знакомый, какой-то близкий человек.
Мгм. Н-да.
То все же мы прекрасно понимаем, что ты потом этому человеку будешь должен.
Мгм. М, но это мы так, э, думаем. <laughs>
<grunts> Э, вот. Но очень мало людей, к сожалению, которые абсолютно незнакомому человеку, абсолютно безвозмездно, э, что-то вот там как-то серьёзно помогут.
Н-да. Мгм. Но вы знаете, я вам скажу, что по моему опыту, чем, ам, вот, чем больше человек добился, чем он больше узнал себя, если он прям осознанный человек, на н тем больше он понимает, что отдавать- это, н ну, такое огромное удовольствие. И я сама с удовольствием отдаю, вот честно вам говорю. Когда я ж м, к да, помогать людям я вообще, у ну, в 99% случаев я не п ищу, что я не пра я не жду, что они меня как-то отблагодарят. Ну, то есть я не я не ищу ничего этого. Я знаю, что часто и мне помогают люди, которые не ожидают, что я чем-то их отблагодарю. То есть, это опять же, мне кажется, это больше наша установка. Знаете, что вот мы все понимаем, что если что-то люди делают, они про <laughs> Да да да да.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. То есть как-то облегчить жизнь тем, кому действительно вот, мгм. Мгм, мгм. Мгм. Ну, возможно. Возможно возможно. Но знаете, мне кажется, тут ещё играет момент та ситуация, что вот, ам
Мгм.
Человек, например, он но он не знает, вот сейчас он у какого-то человека что-то попросит, <grunts> и человек это сделает абсолютно бескорыстно. <grunts> Или вот всё-таки потом будет считать, что вы ему тоже что-то, ну, обязаны прям чем-то будете ответить.
Да. Мгм. Ну да. Мгм. А, н ну вы знаете, как мне кажется, тут решается ситуация? Мне кажется, вот, а, как-то см но опять же, мне кажется, вот когда вообще возникает такая ситуация. Зави вы понимаете уже иначе, ну да, в в и вам человек предлагает помощь. Мне кажется, а, вы ну на каком-то уровне понимаете, будет ли он ожидать что-то от вас, или не будет. И у меня были ситуации, когда я понимала, что вот этот человек предлагает помощь, но очевидно, как мне казалось, он будет что-то от меня ожидать в ответ. И я ему всегда проговаривала, и я до сих пор так делаю. Окей, да да да.
Мгм. Когда что-то попросить нужно? Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. А, ну вы знаете, тут ещё момент, что если именно, а, возможно, вы не просили, но ф как-то так получилось, что человек в курсе в оказался вашей ситуации и вот предложил помощь. А, вот вот тут мне кажется, вот такой момент когда да, вот, э, возможно, э, действительно, вот без задней мысли, э, вот как-то так. А вот именно, когда вот, э, с нуля, к незнакомому человеку, с какой-то просьбой нужно подходить. Э, ну ну, ка очень психологически сложно.
Мгм, человек сделал сам. Да, да, да. Мгм. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да, абсолютно согласна. Ну вот знаете, да, конечно. Ну, то есть обычно, вы ж к к ча ну не знаю, не часто, не часто, но вот вы правы. Обычно люди там знают, что нам что-то там нужно помочь чем-то, и б без, вообще, без просьб просто пытаются помочь. Но если они в этом случае ещё что-то от нас ожидают, но мне кажется это ну, верх какого-то и и эго. Потому что, а, ну, мы даже их не просили. То есть, если они нам что-то сделали, думают что мы им обязаны, ну, это я не знаю, это как-то абсурдная ситуация. А если мы их просим, и они, и мы понимаем, что они, возможно, что-то просят, ожидают, а, в ответ. Мне кажется, вач важно проговорить в самом начале, что спасибо если ну тебе не сложно, да.
Мгм. Да, да, м. Ну, наверное да, мгм. Мгм. Ну, наверное, да, да. То если вд е если вдруг понадобится там, не знаю, помощь в такой-то такой-то области, где там вы сильны например, то мол обращайтесь. Но в принципе да, это как бы такой вежливый подход, наверное наверное да, но вы знаете, меня во многих случаях, <chuckles> а, мне очень нравится не то, чтобы я ею всегда руководствуюсь, но мне очень нравится такая вот фраза.
Да. Мгм, мгм. Да, да, да, конечно. Мгм. Да. Мгм.
А, персонажа Воланда из "Мастера и Маргариты".
Да. Какая?
Э, он как-то Маргарите сказал: "Э, никогда и ничего не просите. Сами предложат и сами всё дадут." <chuckles>
А <chuckles> Ну, это очень, конечно, так так по-волландовски. Ну вот, вы знаете, вот мн мне, н честно, не очень себе. Э это, наверное, вот применимо ко мне. Не потому, что я такая классная, а потому что вот я просто вот, м, такая. Вот, знаете, мне н мне не нравится, что я вам ну в в вообще никогда не прошу помощи. Ну, прям в какой-то, может, критичных ситуациях. Но вот это вот н не думаю, что это моя лучшая черта, честно я вам скажу. Ну, то есть, наверное, особенно девушке, мне кажется, совсем Вот, на вот кстати, вот в таких женских вещах, например, у меня есть подруга, которая очень такая женственная, но она, например, может диван сама при перенести там из квартиры в квартиру- я вообще! Ну, то есть для меня это неприемлемо. Я увижу любого мужчину в коридоре, я скажу: "Пожалуйста, помоги". Ну, то есть для меня это вообще неприемлемо. Вот в этом плане я спокойно прош когда я понимаю, что мои физические силы просто не дают мне. <laughs>
М, да-да-да. Мгм. Мгм. Да, мгм. Да. Мгм. <laughs> Замечательно. Ага. Мгм. Мгм. То есть это как бы и не совсем ваша компетенция, а там другому человеку это действительно, ну, не с не, не не будет дос
Э, это не то, что не моя компетенция, я просто не могу это сделать. <laughs> Я физически не могу диван перенести как бы или комод, но я не могу это сделать, серьёзно. И я вот были у меня ситуации, знаете, когда я прям выходила на улицу и первого попавшегося мужчину просила мне помочь. Вот, там, на склад, н на там что-то вс вс в склад там занести и так далее, там что-то там перенести, опять же, мебель. Ну, то есть подружки мои, например, я смотрю, они спокойно так делают всё. А я вообще в шоке. На них смотрю, говорю: "Девочки, вы издеваетесь? Вот, вы серьёзно?" Ну, и при этом они всегда вот эту идею пропагандируют, какая же же женщина должна быть слабой. Я говорю: "Ну, то есть?" <chuckles>
<laughs> Мгм, мгм. Ага. Да. Мгм, мгм. Подняли диван и потащили, да. <laughs> Но пока никто не видит, можно побыть и сильной, да. <laughs>
Вот вот просто, ну то есть как вы можете вот, э, ну, действительно, комод тем более сосед проходит, почему бы не попросить комод, как бы, ему не сложно. Ну, то есть, ни в какой стране мужчина не откажет, понимаете? Ну, ни в какой.
Мгм, мгм. Ну, я понимаю, да. Вы знаете, у меня на да этот случай есть другая цитата.
Э, э, э, вообще. Да, да-да-да.
Уже не классика, уже современного юмориста. А, девушке, а, которая говорит, мол, ну вот вы знаете, мне не то чтобы сильно сложно попросить о помощи, мне гораздо сложнее стоять и смотреть, как мне неправильно помогают.
Мгм, мгм. Да. Мгм. А. <chuckles> Понимаю, это про мою маму. <laughs> Это про мою маму, да. Да.
Да, потому что я вот попросила перенести диван, а они не за ту ручку взяли, или не под ту стенку задвинули, или вот что-то ещё не так, понимаете?
Не, я этом плане крайне благодарна человек, я очень благодарный человек. Если я попрошу человека, и мне, ну, не отказывали никогда, особенно в таких вещах, они я я уже, знаете, ну, это наглость, мне кажется, ещё диктовать им: "А ты-ка ещё вот под эту там вот под этот флажочек по поставь диван". Ну, не знаю. Ну да-да-да.
Мгм, мгм. Да-да-да. Вот знаете, в этом в этом и сложность, что да, вот если вот я в такую ситуацию попаду, это п с я мне тоже будет казаться, но я же не буду сейчас, знаете, вот пальчиком тыкать и указывать: "Это не то, это не так", если мне уже помогают. Но проблема в том, что они уйдут, и я брошусь всё это переделывать.
Да. Мгм. Конечно, конечно. А, ну. Ну, возможно. Да, это всё равно надо будет передвигать, это тяжело. Ну, не зна А в как вы думаете, вообще, можно научиться просить помощи и вот не чувств вот если мы говорим не про диваны, а вот глобально просить помощи, и не чувствовать себя слабым, или виноватым, или там уже с в а, с какой-то вот там задетой гордостью. Вот как вы думаете, как можно научиться легче так делать?
Мгм. Мгм. М. Э, вы знаете, это очень сложный вопрос. А
Мгм.
Я прям не знаю, можно ли научиться, возможно, после каких-то очень длительных сеансов психологических установок, да. Потому что, мне кажется, вот наше вот ощущение того, как мы там себя чувствуем, когда нужно попросить о помощи, оно очень сильно завязано на каком-то нашем изначальном характере, изначальной личности.
Психологом, да? Да. Мгм. Мгм. Да. Да-да-да, согласна. На нашем эго, на нашем эго главное. Вот чем выше эго, конечно, да, тем оно <sighs> больше не даёт нам Вообще, вот знаете, что? Это ж опять же, как мы с вами ска да-да, опять же, к страх казаться слабым, как мы с вами говорили, да. Любое проявление того, что мы можем показаться слабым, но это нас это как раз таки, мне кажется, нам нас и делает слабы <laughs>
Вот. Да да, и поэтому, мне кажется Знаете, даже мгм. Да, мгм, мгм. Э, в в возможно возможно. Поэтому, мне кажется, потому что здесь, знаете, такие глубокие психологические корни. А, мне кажется, это очень длительный, если вообще результативный процесс, э, пытаться что-то вот как-то поменять.
Мгм. Да. Мгм. Да. Вот вы знаете, люди тоже тоже тоже дают, вот когда там психологини различные дают, э, задания, даже в соцсетях, они дают задание просто вот просить Они вот просто дают задание: "Попросите вот сегодня там 5 знакомых там человек или 5 знакомых парней". Я не знаю: "В чём-то вам помочь". Ну вот по попросите вот задание. И ты вот, э, я, п пр ну, на самом деле проходила.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм. М. Да. И проследить, будет ли с каждым разом попроще, как-то, э, это происходить.
<grunts> Да-да. Просто, знаете, очень важно, мне кажется, видеть, что да, это не настоящая ситуация, а, это смоделированная ситуация. И ты вот, э, как бы не по-настоящему случается, тебе легче просить. И потом ты видишь, вот что самое главное, ты видишь, что они тебе не отказывают и даже с удовольствием помогают. И вот этот барьер, э, начинает рушиться. Да, и что ты не кажешься им щас слабой, что твоё эго не задето, да? Вот, вы такие упражнения практиковали вообще?
Мгм. Да, конечно. Мгм. Мгм. И что нет ничего в этом такого, да? Мгм. Мгм, да. А, нет. Э, вы знаете, мне ещё кажется, ну, я не пробовала. И ещё причина, наверное, в том, что я на самом деле жуткий интроверт.
Нет? Мгм, мгм. М, ну, я тоже <laughs> я тоже не знаю, да.
И у меня вот как-то, а, 5 знакомых людей попросить, а меня, в принципе, тех, с кем я и на ежедневной основе общаюсь, близких меньше, чем 5, может быть.
Да да да. Ну, это необязательно близкие должны быть. Это может быть с тем, кого вообще вы знаете. Кого вы вообще знаете как бы по жизни. Это необязательно близкие. Мне как раз таки зачастую легче о чём-то попросить не п не прям близких людей на самом деле. <laughs> Но мне кажется, интересно вам будет попробовать, на самом деле.
Да. Мгм. Мгм, мгм. Интересно. Ну, возможно, да. Но просто мне пока слабо представляется, как я человеку, с которым мы говорим: "Привет-пока", раз в 2 месяца на вечеринках общих друзей, напишу: "Слушай"
Мгм. Мгм. Да. А вы же можете, ну, не что-то прям глобальное, вы же можете, например, сказать: "Вот я, например, вот прохожу сейчас какую-то там ориен профориентацию там, переп и мне вот важно, а, собрать мнение, там, людей, которые меня когда-либо знали. Вот, например, а, как ты меня можешь охарактеризовать, например, 5 словами, если тебе не сложно, или в чем, по-твоему, я сильна?" То есть, это тоже услуга, знаете? Это не о э это может быть что угодно. Суть в том, что вы о чём-то человека просите. То есть, а, например, а, н написать вам, а в чём, как они думают, вы сильны, а в чём, наоборот, вы, ну, э, не самые ваши, да, сильные стороны. То есть, а
Мгм, мгм. Мгм. Мгм. А, то есть вот такого рода просьбы даже. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Ну, в общем-то, да, то в общем-то, тоже просьба, да.
Это, о конечно, вы их просите выделить там 5 минут времени и, о, какой-то услуге, поэтому, мне кажется, можно начать с такого небольшого задания. Спасибо большое.
Мгм. Может быть, да. Может быть, спасибо. Мгм.
Спасибо. Хорошего дня вам. До свидания.